J'aimerais te parler, heu, d'une décision que j'ai prise cet été et heu, bah, qui va m'impacter en fait en janvier. Donc, hem, pour te mettre dans le contexte, je suis, heu, enfin j'étais, heu, salarié pendant longtemps jusqu'en jusqu'à fin novembre, heu, dans une start-up numérique donc je suis commercial sédentaire et cette start-up elle proposait, heu, ben, des logi des logiciels SaaS donc, heu, de comptabilité pour les, hem, petites et moyennes entreprises donc dans le secteur industriel. Et heu, cet été en fait j'ai, hem, j'ai regardé des annonces sur LinkedIn parce que, heu, oui j'étais salarié, mais c'était c'était des commissions plafonnées, tu sais?
D'accord. Ouais. Ouais.
Et cet été, du coup, j'ai regardé sur LinkedIn plusieurs annonces et heu, j'ai postulé sur une annonce où c'est un cabinet de courtage en défiscalisation pour les, heu, entreprises, heu et petites et moyennes entreprises. Et du coup, j'ai même un un entretien pardon avec le patron, ça s'est bien passé, ça commence, heu, le 12 janvier.
D'accord.
Et du coup, donc, heu, bon, bah, c'était cet été, entre temps, je me suis arrangé avec le patron pour une rupture, heu, conventionnelle à l'amiable. Là, on est le ouais on est mi-décembre, je commence le 12 janvier, heu, mais en fait je je suis en pleine hésitation du coup, heu, est-ce que du coup, je me lance dans cette aventure? Parce qu'en fait faut savoir que c'est, heu, c'est payé 100 % à la commission, c'est déplafonné, mais j'ai peur parce que j'ai j'aurais plus la sécurité financière, c'est c'est, heu, c'est en auto-entrepreneur donc je me pose plein de questions et heu, ouais du coup, bah, j'hésite encore à m'engager pleinement et si tu avais des conseils, ben du pour me rassurer et heu, surtout, ben, pas penser que j'ai fait le mauvais choix, ben, je serais vraiment preneur en tout cas.
Oui bien sûr, hein, bien entendu, hein, je suis là pour ça il y a pas de problème. Heu, voilà, je je suis déjà, heu, sincèrement désolé, voilà, d'apprendre, heu heu, ce que tu traverses, heu, ce que tu ressens. C'est vrai que c'est pas un choix très évident. Heu, et puis, heu, voilà, c'est c'est quelque chose voilà qui est, heu heu, je te je tiens à te rassurer, tu n'es pas le seul à penser comme cela, hein. C'est des b c'est des questions, heu des bonnes questions que tu te poses, heu, parce que forcément, tu prends conscience peut-être, heu, bah, de de ta décision et et puis, heu, voilà, heu, je pense que, heu, malgré tout, heu, voilà, je pense que tu voulais un changement. Et puis, heu, voilà, c'est tu tu tu as déjà, tu as pris la décision parce que tu as pris la bonne décision, heu, parce que tu as jugé déjà que, heu, peut-être tu, heu tu voudrais ce changement là heu, même si voilà, heu, l c'est vrai que la sécurité financière, heu heu, c'est quelque chose aussi de primordial. Mais je pense que, heu, il y a aussi le peut-être le goût de l'aventure, heu. Hem, et en fait, c'est c'est peut-être, heu, s pour dans ta décision, c'est peut-être, heu quels sont les autres motifs aussi, heu heu qui ont, heu, heu, qui ont accéléré cette décision-là mis à part, voilà le le fait que, heu, que tu voulais changer? Qu'est-ce quels étaient tes autres motifs en fait, heu heu, qui ont vraiment, heu, été, heu, impactants, heu, pour faire ce choix-là?
Moui. Ben, en fait, heu, hem, il y a déjà en fait quand j'étais salarié donc c'était du, heu, one shot donc en fait, heu, heu, bah, j'étais limité en termes de commission et heu, fallait chaque mois en fait il fallait que je retrouve des nouveaux clients. Alors que là dans cette nouvelle activité qui va débuter en janvier, donc le courtage en défiscalisation, c'est, heu, en fait je peux me créer mon propre portefeuille client. Donc, heu, alors que quand j'étais salarié, c'était à eux, hein, c'était leur portefeuille client, heu, enfin, et là, c'est ça serait ça sera vraiment mon propre portefeuille client et une fois qu'il est créé, en fait, heu, bah, ça fait un peu effet boule de neige, tu sais? Ça marche sur, heu, recommandation. Donc, heu, le plus dur, c'est de créer ce fameux portefeuille client, mais une fois qu'il est créé, du coup ben ça, heu, bon «la machine est en route», entre guillemets et j'ai plus de liberté, heu, de dans la prospection. Donc, heu, je peux même faire des partenariats, donc avec, heu heu, des partenariats, le les stratégies, heu, mailing, phoning, LinkedIn, heu, j'ai carte blanche, donc j'ai vraiment plus de liberté aussi, heu, dans ce nouveau travail qui arrive à grands pas.
Ouais. Oui. Ouais. D'accord, donc il y a quand même des avantages, heu, voilà, qui qui sont, heu, présents dans ce dans cette nouvelle, heu, opportunité, heu, si je l'entends bien, hein. C'est c'est quand même quelque chose de, heu, voilà je pense que c'est il y a peut-être, heu, peu je sais pas, je ressens peut-être une appréhension, heu, vraiment à, mmh, à commencer cette nouvelle aventure, heu, heu, voilà, dans ta discussion, même si voilà je je ne doute pas de ta motivation et de ton des tes compétences et de tes qualités. Mais, heu, je ressens peut-être, heu, une appréhension justement voilà tu m'avais parlé de sécurité financière. Heu, après, il y a aussi un point important, c'est que, bah, tu tu as, heu, heu, tu as quand même, hem, on va dire, heu, une connaissance en fait du domaine. Heu, voilà, tu m'as parlé de, heu, justement du portefeuille clients, heu, que tu te créerais toi-même et, heu, dont tu connais un peu le le système, heu, puisque tu as travaillé auparavant, heu, dans le même domaine, si si si je comprends bien? Hem, justement et cette hésitation, elle s'est construite, heu, quand en fait, à partir de quand? À partir de il y a eu un déclic, heu, heu, qui a, heu, justement qui a, heu, heu, poussé cette hésitation-là? Ou voilà ça c'est un peu, heu ça a progressé au fil du temps, en fait elle est venue vraiment au fil de des semaines et des jours, ou il y a vraiment eu une date clé, heu, heu, voilà où tu t'es dit: «Bah, j là franchement, je sais pas si j'ai fait le bon choix ou pas»?
Mmh. Bah, pour tout avouer, je me posais pas la question jusqu'à décembre. Bah, oui vu que c'était, en ben, en été que j'avais pris ce cette décision, donc ça a commencé en janvier, donc j'y pensais pas vraiment. Et ouais c'est depuis, heu, ouais début décembre et ben, su sûrement et ben vu que le temps, heu, se rapproche, il reste 1 mois donc dans plus c'est court finalement plus, heu, ça me trotte dans la tête. Et, heu, ouais, aussi les hésitations, c'est, heu, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que, heu, j'aurais plus la sécurité finalement, heu heu, ben, salariale, donc la sécurité financière pardon. Heu, et aussi, heu, ce qui me travaille aussi un peu, c'est, hem, heu, ben, c'est nou un nouveau produit, c'est du courtage en défiscalisation après tu as raison quand tu dis que oui j'ai les compétences, heu, les CRM, les logiciels, heu, la prospection et cetera ça reste, heu heu, c'est c'est pareil finalement peu importe, heu, le produit mais là, c'est un nouveau produit, donc c'est la défiscalisation. Moi, j'étais habitué pendant des années avec le, bah, les logiciels, heu, de comptabilité en ligne que je, heu, commercialisais aux entreprises. Donc en fait, je me oui je suis d'un côté, heu, je suis excité dans le sens où oui, si j'aurai mon propre portefeuille client, j'aurais carte blanche et je serai plus libre, mais aussi, ben dans quoi je me suis aventuré? Si ça marche pas? Si j'arrive pas à faire mon propre portefeuille client? Le produit, faut bien que je l'assimile. Donc c'est ouais, je suis vraiment partagé entre, bah, l'excitation et la peur de d'échouer en fait.
D'accord. Ouais, non, c'est c'est c'est vraiment un sentiment. Ouais tu tu es entre, vraiment, 2, hem, 2 sentiments. Ouais, je je comprends tout à fait. Heu, est-ce que, par hasard, voilà, heu, hem, je sais pas, voilà, si tu en as parlé peut-être à quelqu'un. Est-ce que tu t'es confié vraiment à un ami, à ton entourage, heu, de cette décision ou tu as préféré vraiment le le garder pour toi et et heu, voilà leur annoncer, peut-être, plus tard? Mais voilà, est-ce que tu as tu leur as fait part, heu, je pense, peut-être, à à ton meilleur ami, tes meilleurs amis, heu, hem, voilà vraiment, heu, autour de ce sujet heu, pour leur faire part de tes doutes. Heu et peut-être qu'ils ont des solutions. Voilà, heu, certains ont peut-être des expériences assez similaires, heu heu, pour, heu, voilà, en termes de transition, heu heu, en termes professionnels. Hem, est-ce que, voilà, tu as tu as déjà parlé à quelqu'un par rapport à cela?
Alors non, heu, pour tout t'avouer, c'est la 1re fois que que j'en parle, ben, à toi, en l'occurrence. Mais, heu, ouais ça p maintenant que tu me le dis, ça peut être c'est intéressant puisqu'en fait j'ai un ami, heu, qui a lui bon ben, pas un ami proche, mais ça reste un ami quand même, donc j'avais fait mes études avec. Et lui en fait il a hem il est, heu, courtier, heu, en assurance. Bon, c'est pas le même produit, mais, heu, il est quand même indépendant, il a son, il a créé son propre portefeuille client donc il y a beaucoup de ressemblances. Donc, heu, ouais déjà pourquoi pas, heu, ouais lui en parler. Parce que finalement, oui, la création d'un portefeuille peu importe le produit, heu, enfin c'est la même stratégie, hein, j'ai envie de dire. Donc, heu, ouais pourquoi pas me rapprocher de lui finalement et voir comment comment il a fait lui, quand il a débuté. Est-ce qu'il était en plein doute comme je le suis? Est-ce-qu'ensuite, quand son portefeuille client s'est créé, est-ce que ça l'a rassuré? Donc, heu, ouais, donc, heu, ce serait intéressant que je me rapproche de lui et, ouais, les c'est la 1re fois que que j'en parle donc aujourd'hui à toi et déjà, ouais, le fait d'en parler aussi, ça me soulage aussi un peu, hein, pour être honnête avec toi.
Ouais. D'accord. Et, hem, est-ce que, voilà heu, je pense que oui c'est c'est quelque chose, voilà, tu peux te confier facilement et peut-être trouver, peut-être, les solutions, heu. Parce que, comme je le répète, je ressens peut-être un peu d'appréhension, mais c'est normal, hein. C'est tout à fait normal de d'a d'appréhender un nouveau travail, heu, avec justement des des similitudes, mais aussi des différences par rapport, heu heu, à l'ancien et aussi un changement de statut aussi, hein. C'est c'est quelque chose de, heu, ben de de de logique. Hem, donc, ouais, moi, je peux, ce que je te conseillerais vraiment, c'est de, déjà, heu, heu quoi qu'il arrive, heu, voilà, de ne pas regretter ton choix parce que je pense que ton choix est a a a des, heu heu a eu des motifs valables et et voilà pour des raisons vraiment, heu heu qui te se, qui te concernent toi. Et et puis heu, tu as tu as pousé l tu as pesé le pour et le contre et tu as vu, voilà, heu heu, ce qui, heu hem, ce qu'il y avait de de de pour et de contre, heu: «Qu'est-ce qui serait mieux par rapport à mon ancien travail.» Heu, comme tu l'as dit voilà tu étais salarié maintenant tu deviens un peu indépendant, si si je puis dire ça comme ça. Heu, tu ressens moins de cette frustration de te dire, heu: «hem» et voilà peut-être que, heu, au fur et à mesure du temps, je pense que voilà c'est, essayer vraiment de de <clicks tongue> voilà de de de déjà de ne pas regretter ce choix-là. Et puis, heu heu, planifier déjà peut-être, heu, je sais pas ce que tu en penses, essayer de planifier déjà, heu heu, une organisation, heu, sur ce que ça pourrait être heu heu, comme si tu étais en situation de travail bien sûr. Heu, pour vraiment, heu heu, voilà oublier ce côté, heu, où voilà tu heu, tu as vraiment, heu, voilà, tu appréhendes tu tu crains, heu, heu on va dire, heu, tout ce qui est heu par rapport aux, heu, aux apports financiers, heu hem, aussi par rapport, heu, peut-être à à à tes tâches aussi que tu peux faire au quotidien et vraiment essayer de planifier, heu heu, quelque chose de concret. Je sais pas ce que tu en penses.
Moui. Moui. Ouais, planifier des petits objectifs, heu, quitte à demander la formation en amont à mon patron. Comme ça, je l'assimile bien. Ouais ça, ça pourrait me rassurer déjà parce que je me pose plein de questions, mais finalement c'est plus des appréhensions, des situations qui n'existent pas dans ma tête et je dramatise les choses et hem et heu, ouais du coup je vais faire ça et me rapprocher, heu heu, ouais, de mon ami qui a le portefeuille client, courtage en assurance aussi et déjà juste le fait de t'en avoir parlé, ben, ça m'a soulagé et en plus, heu, tu m'as aiguillé, heu, donc sur ce sur plusieurs conseils et je t'en remercie énormément en tout cas.
Ouais. Non, il y a pas de problème, hein. Tu as toutes les cartes, heu, en main maintenant, heu. Heu, tu tu, je pense que tu, voilà, c'est c'est peut-être un petit problème de d'appréhension. Bon maintenant, je ne doute pas de tes capacités, de tes compétences, heu. Heu, je pense que tu vas vite t'adapter heu, à ton nouveau heu à ton nouveau poste, à ton nouveau travail et je pense que tu vas porter, heu, toutes les solutions, heu, aux questions que tu peux te poser. Donc, heu, voilà, je te souhaite, heu, déjà un bon courage et puis une bonne continuation heu dans ta vie professionnelle. Merci.